อา คือแบบ โอ้ ประทับใจมาก แล้ว แล้วนึกภาพนะแบบว่า อ่า วัยรุ่นญี่ปุ่นเดินกางร่ม ตากฝนพานักท่องเที่ยว 4 คน ลากกระเป๋าไป ลุยฝนไปที่ที่พักอะ อืม แล้วเพื่อน
อืม ค่ะ แล้วทั้ง 2 คน คือพาเราไปทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ?
ไม่ ๆ แฟน แฟนเขานั่ง นั่งทานต่ออยู่ที่ร้าน แต่ผู้ชายอะพาเดินมาคนเดียว อือฮึ
อ๋อ ค่ะ โอ๊ย น่ารัก
น่ารักมาก หล่อด้วย <chuckles> จริง <chuckles>
โอ้โฮ! ในแก๊งค์มีแบบขอ ขอ LINE เลยไหมคะ? <chuckles>
ผมจำได้เลยว่า น้อง ใช่ น้องชื่อ ฟูมิยะ <chuckles>
โอ๊ย น่ารัก ชื่อก็น่ารัก
แล้วเขาก็พาผมไว้ เดิน เดินตรงเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงตึก ที่ ที่พักที่เราจองไว้ครับผม และที่น่าตลก ก็คือมันคือจุดเดียวที่แท็กซี่เขาส่งผม ณ ตอนแรก
ค่ะ อ้าว
อา แปลกใจไหมครับ?
แปลกใจมากเลยค่ะ เกิดอะไรขึ้นคะ?
แต่ตึกที่ผมจองเป็นที่พักเนี่ย มันหันหลังชนกับตึกที่แท็กซี่เขาส่งผมตอนแรก ตึกที่เป็น อ่า คอนโดเนี่ย มันไม่มีที่ ที่จอดรถที่แท็กซี่จะจอดได้ มันหันหลังชนกัน เออ
อืม ค่ะ อ๋อ เท่ากับว่า ที่แท็กซี่เขาชี้ ชี้บอก ก็คือ เขาจะบอกว่า อยู่ข้างหลังนั่นแหละ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? <chuckles>
แล้วที่ ที่ ใช่ ๆ เขาคงบอกผมแล้วแหละ <chuckles> ใช่ แต่ผมแบบว่า ดันไม่รู้เรื่องเอง เออ ก็เลยแบบว่า คิดว่าแท็กซี่จะเล่นเสียแล้ว อะไรประมาณเนี้ย กลับกลายเป็นว่า อ้าว คือเขาก็ส่งถูกแล้วแหละ กลับกลายเป็นผมที่ไม่สามารถเข้าใจเขาได้เอง เออ คืออารมณ์ตอนนั้นน่ะเหมือนแบบว่า อยากเขกหัวตัวเองให้มันปูดเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะ <chuckles>
อ๋อ อืม โอ้โฮ <chuckles> แล้วตอนนั้น คือแบบว่าหลังจากอารมณ์แรกที่ ร รู้เลยว่าแบบ เฮ้ย! คือ ตึกนี้แหละ ตอนนั้นคิดอะไรกันนะคะ?
โอ้

เป็นเพื่อนกันอยู่ครับผม ยังแบบว่า
โอ๊ย น่ารักมาก ๆ เลย
อา เมื่อแบบว่า อ่า 2 ปีก่อนไหม ที่มีแผ่นดินไหวที่ฮอกไกโด ก็ยังมี text คุยกันอยู่ว่า เฮ้ย โอเคไหม? อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนั้นอะหลังจากที่เรากลับมาญี่ปุ่น เอ๊ย กลับมาที่ไทยแล้วอะ ผมส่งของไปขอบคุณเขาด้วยนะ อา
อืม ค่ะ โอ๊ย น่ารัก ทางคุณก็น่ารัก ทางเขาก็น่ารัก
ผมส่ง เออ ผมส่งอันนี้ไป มาม่าต้มยำกุ้งไป 1 ลัง <chuckles>
โอ๊ย น่ารักมาก ๆ เลย
กับกางเกงมวยไทยที่เขียน อ่า ข้างหน้า
นึกว่า กางเกงช้าง <laughs>
เออ กางเกงเมืองไทยที่เขียนชื่อเขาเลยว่า ภูมิยะ เป็นภาษาไทย
โอ๊ย เขาน่าจะประทับใจมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย
เออ เพราะด้วยที่แบบว่าเห็นเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กกับเขา ก็เห็นว่าเขาเป็นนักกีฬาของมหาลัยด้วย อา ก็เลยส่งกางเกงมวยไปให้เขา ก็เห็นเขาแบบใส่ แล้วก็โพสต์รูปกับเพื่อนอยู่นะ ก็โอเคอะ ท่าทาง ก็เขาคงจะถูกใจอยู่พอสมควรเลยอะครับผม
โอ้ ดีจังเลย อืม แล้วคิดว่า หลังจากที่เราเนี่ยได้แบบหลงทางแบบเสียขนาดนี้แล้วเนี่ยค่ะ เรามีคำแนะนำสำหรับคนที่เขาแบบว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วไม่อยากให้เขาหลงทางอะค่ะ เราพอจะมีเทคนิคดี ๆ แชร์ให้เขาบ้างไหมคะ?
อือฮึ อ๋อ อา มีแน่นอน ถ้าเกิดว่าย้อนไป ณ ตอนนั้นนะ แล้วบอกกับตัวเองเลยนะ ผมจะบอกตัวเองว่า ให้โหลดแผนที่แบบออฟไลน์เก็บไว้เลย <chuckles>
อา ค่ะ อืม มันช่วยเราได้มากจริง ๆ ใช่ไหมคะ? <laughs>
เกาะฮอกไกโดอะโหลดไว้เลย ช่วยได้แน่นอน เออ ไม่จำเป็นต้องไปหา อ่า ไวฟาย หรือหาอินเทอร์เน็ตแบบ แบบที่ผมตอน ต้องไปใกล้ ๆ เซเว่นเนาะ พอเราออกมามันก็เอ๋ออีก เออ <chuckles>
อืม